ね。まずはそこからでもね。お弁当だったら、もうほんとに全然手間かからないし。ね、お惣菜でも、ね、ご飯、ま、今だったらサトウのごはんみたいなね、レンジでチンするやつもありますから、ね、そんなに手間かからないのかなって。
はい。 そうでね、はい。 はい。<laughs> はい。 まあ、そうですね、すあ、その通りでね。うーん。ま、ただ一方で、ま、弁当をを買うっていうのも、ま、ま、お金はかかるものであるので。あと、ま、健康にも、ま、良くないと言えば良くないので、ま、菓子パンよりはいいんでしょうけど。えっと、ま <laughs>
はい。 はい。 ま、菓子パンよりはね、いいのかなってもええ、菓子パンってね、ほんとに、なんかね、糖分の塊
はい。 うん、そうですね。はい。
ですよね。
はい。うん。
なんで、ま、お弁当も、ま、ベストではないですけど、ま、通過点として、まずお弁当から始めてみるとかっていうのも、ありなのかなって。
はい。 ああ。 そうですね。あの、まず通過点として、お弁当はありかなとは思います。はい。<chuckles>
はい。 それでだんその、まずは、その、菓子パンを買うっていう習慣をね、止めるっていう、そこからですかね。
はい。 はい。 はい。<laughs> あ、そうですね、そこからですよね。うん。ええ、も、その通りで、ま、それを続けられたらベストなんですけど。はい。うん。
うーん。 はい。 ちなみに、ま、今まで何度かは、その「よし、もう菓子パン買うのやめるぞ、お酒買うのやめるぞ」って、挑戦してみたことはあるんですか？
はい。 うん。 はい。 あ、えっと、挑戦したことはあるんですけど、ま、お酒も多分2週間ぐらいやめたこととかあるんですが、やっぱり、その、例えばドラマとかアニメで、誰か美味しそうにお酒飲んでるのを見てると、ああ、自分も飲みたいと思って、ついつい釣られて買ってしまうとか。ま、菓子パンもしかりで、何か、ふと広告とか見た時に、釣られて買っちゃうっていうのがありますね。
はい。 はい。 ああ、なるほど。